हाँ जी। देखिए ना बात कुछ ऐसी है ना कि अ, मैं पिछले काफ़ी समय से एक समस्या से गुज़र रहा हूँ और काफ़ी दुविधा से अ, कह सकते हैं काफ़ी काफ़ी दुविधा के अंदर हूँ। और मैं काफ़ी अ, आशा लेकर आपके पास आया हूँ कि, आप मुझे इस दुविधा से निकालने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि अ, मैंने अपनी तरफ से ब जितने प्रयास मैं कर सकता था अ, मैंने सब कुछ कर लिया परंतु कुछ असर नहीं हो रहा है। और समस्या कुछ ऐसी है ना कि अ, मेरा पिछले साल ब्रेकअप हुआ था। और अब तक मैं उस ब्रेकअप से उभर नहीं पाया हूँ। मैं उसी रिश्ते के अंदर मुझे लगता है आज भी, वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं पिछले 1 साल में खड़ा था, जहाँ पे वो मुझे लड़की छोड़ के गई थी। और मैं अपनी ज़िंदगी में ना आगे नहीं बढ़ पा रहा, सबसे बड़ी बात ये भी है। मैं मुझे नहीं लग पा रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करूँगा या क्या करूँगा? या किस तरह से होगा सब कुछ? नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। अ, ज़िंदगी काफ़ी अ, कह सकते हैं ना, बहुत खराब लगने लगी है अ, ऐसा लगता है ज़िंदगी थम गई हो, ऐसे लगता है ज़िंदगी रुक गई हो और ज़िंदगी कोई मूल्य बचा नहीं है, ज़िंदगी अ, बहुत बस एक आराम से कट रही है। परंतु देखिए ऐसा, मैं सोचता हूँ ना कि मुझे इन सब चीज़ों को ठीक करना है और मैंने पूरी अपनी कोशिश कर ली है, परंतु मैं नहीं ठीक प हो पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं आजकल झेल रहा हूँ, अ, वो दिक्कत है कि मैं अंदर की शांति नहीं पा, पा रहा हूँ। कहने का मतलब है मेरी ये, जो आत्मिक शांति होती है ना एक इंसान की मैं वो नहीं पा, पा रहा हूँ। मुझे नहीं शांति मिलती है, हर समय दबाव में रहता हूँ, हर समय टेंशन में रहता हूँ, हर समय परेशानी रहती है और किस चीज़ की वो भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि एक लड़की 1 साल पहले मुझे छोड़ के गई और वहीं पे मैं रुक गया उसके बाद मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी ही नहीं। उसके बाद अगर ज़िंदगी बढ़ी है, तो वो सिर्फ इस तरह से कि टाइम गुज समय गुज़र रहा है और दिन गुज़र रही हैं बस। मुझे और चीज़ें नहीं समझ आई। तो देखिए मुझे इस अ, स्थिति से बाहर निकलना है और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अ, मुझे आपकी सम आपकी आपके समर्थन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अ, तो कृपया करके मुझे कुछ ऐसा समाधान बताएँ, कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल पाऊँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी आत्मिक शांति चाहता हूँ ना, मुझे उसको पाना है और उसके लिए मुझे कोई न कोई समाधान ज़रूर बताएँ।
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी ज़रूर। अ, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। अ, क्योंकि कभी-कभी ऐसे रिश्ते हो जाते हैं, जो टू चले जाते हैं। लेकिन अ, मैं कुछ बताने से पहले, आपसे कुछ सवाल की जानकारी चाहूँगा। तो ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो अ, स्थिति पैदा हुई, ये अ, ये कब हुई? आपका ब्रेकअप कब हुआ?
जी। हुँ। <clicks tongue> जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ब्रेकअप जो है वो 1 साल पहले हुआ था। अ, करीब-करीब करीबन अ, ल लगभग कह सकते हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है। और उस ब्रेकअप
ठीक है।
ये कह सकते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से अ, तोड़ दिया है। तो हाँ, मेरा ब्रेकअप अ, 1 से 1 साल प्लस होन हो गया है कि वो अ, पूरी तरह से हो चुका था। कुछ 3-4 महीने कह सकते हैं ना एक अ, सिचुएशनशिप वाला सीन चला था, कि अब रिश्ते में हैं भी और रिश्ते में नहीं भी हैं। सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ठीक नहीं हो पा रहा था कुछ, तो उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ तो उसको अ, पूरा 1 साल हो चुका है।
हम्म। हम्म। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, इतने लंबे समय आपने अ, लगातार जो है आप उस यादों में रहे हैं। तो आप जो है आप मुझे ये बात बताइए कि आप जो है किन-किन भावनाओं से, किन-किन पीड़ाओं से या फिर किन-किन अ, यादों से आपने लगातार जो है वो जूझ रहे हैं?
जी। जी देखिए, काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं झुझ रहा हूँ। और बातें कुछ ऐसी हैं ना कि अ, मुझे आज भी याद आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। अ, मैं ब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेल रहा हूँ। जब भी उनकी याद आती है तो मैं अ, अक्सर उनकी फ़ोटोस देखता हूँ। अब दिक्कत ये है फ़ोटोस भी डिलीट नहीं कर पाया हूँ देखिए। अ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे कर लेनी चाहिए थी परंतु मैं नहीं कर पाया। उनकी मुझे उनके गिफ्ट्स दिए हुए जो थे वो फेंक देने चाहिए थे, वापस कर देने चाहिए थे परंतु वो भी नहीं कर पाया, सँभाल के रखे हुए हैं। अ, उनका दिया हुआ एक-एक पन्ना, एक-एक चीज़, एक-एक मैं कहूँगा एक छोटी से छोटी अंगूठी भी मैंने सँभाल के रखी है ताकि वो कहीं न कहीं गुम ना हो जाए। और अगर अ, ऐसा होता है ना कि कभी गुम भी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी लग जाती है अंदर से।
अच्छा!
साहब, मैं बताऊँ कि अंदर मेरे फ़ोन में से अगर उनकी 1 फ़ोटो भी डिलीट हो जाती है ना मेरे से मुझसे गलती से खुद भी और तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने कुछ पाप कर दिया मैंने। जब मेरा फ़ोन भी खराब हो गया था मेरा फ़ोन टूट गया था। सब रिपेयर वालों ने, बाई मोबाइल वालों ने जवाब दे दिया था कि आपका फ़ोन सही नहीं होगा। डाटा तो बिल्कुल वापस नहीं होगा। तो आप मानेंगे नहीं कि मैं सैमसंग का मेरा फ़ोन था तो मैं सैमसंग के केयर में जाके मैंने अ, स वहाँ पर जाकर बहुत अ, होश-होश में कह दिया था की जो भी मेरे फ़ोन को ठीक करेगा मैं उसकी मुँह-माँगी रिकम अ, रकम दूँगा। चाहे वो 50000 हो, चाहे वो ₹100000 हो। क्योंकि मुझे वो डाटा बचाना था।
हुँ। हुँ। अरे वाह!
तो मतलब अ, मैं इस तरह से इस रिश्ते में घुसा हुआ था कह सकते हैं और इतनी दिक्कतें मुझे अ, झेलनी पड़ी है और ह लोग मुझे पागल ही कहते हैं। इसके बाद अक्सर लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि देखिए वो लड़की आज खुश है, अपनी ज़िंदगी जी रही है। एक नया बॉयफ्रेंड है उसके पास और बढ़िया ज़िन्दगी वो बिता रही है। परंतु मैं आज भी सिर्फ उसकी यादों को
हुँ।
कह सकते हैं समेटने में लगा हुआ हूँ कि अपने पास उस न यादों को समेट लूँ और उन्हीं के सहारे ज़िन्दगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ।
हुँ, हुँ। हाँ जी। अ, 1-2 और सवाल हैं मेरे अ, जैसे कि अ, क्या आपने किसी से या फिर अपनी याद को या फिर अपने बारे में या फिर उनके बारे में अ, किसी और से बात की है?
हुँ। हुँ, हुँ। जी देखिए, अगर मैं बात करूँ ना अ, तो किसी और से तो क्या मैंने अपनी ये बातें अपनी माँ से की है। अ, मेरी माँ जो है वो अ, मुझसे हर बात करते हैं, मैं अपनी माँ से हर बात खुल के कर पाता हूँ और उन्हें बता पाता हूँ हर चीज़ों के बारे में। तो इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ को पता था शुरू से पता था और काफ़ी अ, चीज़ें बेहतर भी थी जब मेरी माँ को पता था वो मेरी माँ को माँ बत बुलाती थी और काफ़ी अच्छा चल रहा था सब। और इसी वजह से अ, मेरी माँ के साथ मैं हर चीज़ काफ़ी अ, खुले तौर पर बात कर पाता हूँ। तो मैंने इस बारे में माँ से बात की थी कि ऐसा करके मेरे साथ हुआ है और ब्रेकअप हुआ है तो मैं अब करूँ तो करूँ क्या? तो देखिए मेरी माँ ने मुझे काफ़ी समझाया और परंतु ये है ना कि उनके सामने तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं समझ गया हूँ ज़िन्दगी आगे गुज़ार रहा हूँ, बढ़िया ज़िन्दगी चल रही है। उनके सामने हँस भी लेता हूँ अ, खेल भी लेता हूँ, नाच भी लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। परन्तु देखिए अंदर से खुश नहीं हूँ। दिक्कत यहाँ है। मैं इस वजह से अपने घर से बाहर रहना शुरू कर दिया मैंने। ताकि मैं वो सब चीज़ें अपनी माँ को ना दिखा पाऊँ, अपने बाप को ना दिखा पाऊँ। क्योंकि देखिए माता-पिता के सामने मैं कब तक रोक लूँगा। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब टूट जाऊँगा।
हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।
और काफ़ी बार ऐसा होता है। मैं टूट जाता हूँ ना, तो अपनी माँ को गले लग के रोता हूँ और मैं बार-बार नहीं चाहता क्योंकि मेरे साथ मैं जब रोता हूँ तो मेरी माँ भी अक्सर दिन और अंदर से रोती है कि एक लड़की की वज़ह से मेरा बेटा इतना बुरा परेशान हो गया। तो देखिए मैं वो नहीं चाहता, अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता, अपनी वज़ह से। तो बात ये है कि मैं अपनी माँ से खुले तौर पर बात कर तो लेता हूँ, परंतु आजकल मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ इन चीज़ों की वज़ह से कि मैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ।
हम्म। चलिए, कुछ तो आपने 1-2 कदम अच्छे उठाए हैं। लेकिन जो है अ, क्या आपने थोड़ी भी कोशिश की है? क्या आपने कोई तरीके अपनाए हैं? या फिर कभी तो आपने सोचा होगा कि इन सब ये चीज़ों से जो है इज़ाद कैसे पाऊँ? अब तक क्या आपने कोई भी तरीका अपनाया है?
हुँ। जी, देखिए तरीके तो लोगों ने बहुत बताए, परंतु मैं उससे अपना नहीं पाया। काफ़ी लोगों ने बताया कि आप जिम शुरू करें। अ, जिम करेंगे तो गुस्सा उतर जाएगा, अंदर का अ, जो मन में बातें है वो निकल जाएँगी। अ, स बॉडी भी बनेगी तो काफ़ी चीजें बेहतर भी हो जाएँगी, गया 3-4 दिन परंतु नहीं जा पाया उसके बाद। लोगों ने बताया मेडिटेशन करो। मेडिटेशन शुरू करी, सुबह उठने की कोशिश करी, परंतु 3-4 दिन वो भी करी, उसके बाद नहीं कर पाया। फिर उसके बाद अ, काफ़ीओं ने कहा कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ डिलीट कर लो, तो एक दिन डिलीट करता, शाम को फिर से उसको रिकवर कर लेता।
हुँ, हुँ। हुँ।
अ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई कि आप काउंसलिंग लीजिए। बट मुझे परंतु वो बात ऐसी है कि काउंसलिंग मैंने ना आज तक ली और ना ही मुझे, वो लेनी सही भी लगती शायद। मेरे अपने मानने हैं, मुझे नहीं सही लगता और शायद मैं कभी लूँगा भी नहीं किसी के कहने पर, क्योंकि मुझे अच्छा भी मुझे अ, वो एक चीज़ ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखिए इंसान को जो करना है वो अपने आप से भी कर लेगा। सलाह-मशवरे की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए एक सलाह-मशवरे वाले भाई के पास जाएँ, परंतु ये काउंसलिंग वग़ैरह में पैसा व्यर्थ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश तो की है, परन्तु मैं कर नहीं पाया हूँ मुझसे अब उन्हें कह सकते है ना अपना नहीं पाया हूँ।
हम्म। अच्छा। हम्म।
जी।
जी, देखिए, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीक़े से समझ गया और मैं आपको ए एक सलाह देना चाहूँगा। आप ये कोशिश करें प्रतिदिन, कि आप जो है क्योंकि ये एक याद है, एक मानव प्रवृत्ति है कि किसी के जाने के बाद जो है, वो यादें यूँ ही नहीं चली जाती। वो जो है, एक बहुत लंबे समय तक जो है, आपके साथ ही रहेंगी, क्योंकि इसे हो सकता है क्या कि आपको एक लंबा समय अ, बिताना पड़े इसको यहाँ से जाने में, तो आप ना, हर रोज़ एक छोटा-छोटा कदम उठाइए, आप छोटे-छोटे कदम लीजिए। जैसे कि आप जो है, दिन-प्रतिदिन जो है, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ के लिए आप जो है, इस हद तक गुज़र जाते हैं, तो आप ना, वो हद की एक सीमा बनाइए। आप प्रतिदिन जो है, दिन-प्रतिदिन, थोड़े-थोड़े जो है आप जैसे कि आज जो है, आज क्या कर क्योंकि उनकी भी शादीशु अ, शादीशुदा ज़िंदगी है, वो भी किसी और के साथ खुश हैं, तो आप हर रोज़ जो है, उनको भूलने के लिए जो है, उनको जाने दीजिए। सबसे पहली बात तो आप अपने आपको थोड़ा-सा आज़ाद कीजिए। आपके दोस्तों ने कुछ अच्छे सलाह दिए कि आप, हो सकता है कि आप जिम जाएँ, आपका ध्यान भटक जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होता किसी की यादों को निकाल देना, किसी की भावनाओं को जो है, अपने दिल से बाहर फेंक देना। तो आप जो है, इन भावनाओं उनकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि आप उनके साथ खुश थे, आप उनके साथ रहते थे, लेकिन वो अब किसी और के साथ खुश हैं। क्या आपको जो है, वो कि वो खुश हैं किसी और के साथ, क्या आपको इस बात से भी तो खुशी होनी चाहिए, "चलो, कोई बात नहीं। मैं उसके लिए सही नहीं था, वो मेरे लिए हमेशा से सही थी।" तो उसे जाने दीजिए। क्यु कहते हैं ना कि जाने देने का ही नाम प्यार है। तो आप जो है, अपने प्यार को थोड़ा-सा आज़ाद छोड़िए और उन्हें जाने दीजिए, और हर रोज़ जो है, अपना आपको थोड़ा-सा जो है, लक्ष्य अपना बनाइए कुछ, जैसे कि आप यहाँ से कहीं निकले, आपका जो दिन-प्रतिदिन का रूटीन क्या है, आप उस पे काम कीजिए। जैसे कि आपका भी कोई लक्ष्य होगा, आप वो बनने के लिए आप अग्रसर हो रहे होंगे, तो आप ध्यान जो है, आप उस पर लगाएँ। इससे क्या होगा कि आपका जो है, आपका सीधा-सीधा जो है, वो इमोशन जो है, वो सीधा-साधा लक्ष्य पे आपका धी धीरे-धीरे ज करके एकत्रित हो जाएगा, जिससे जो है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप जो है, किसी से अ, सहारा मत माँगिए। अभी जो आप लगातार जो है, किसी से इ ढूँढ रहे हैं, जैसे अपने मम्मी को आपने बताया कि, "गले लगा के मैं रो लेता हूँ। अब मैं वो भी नहीं करता।" क्योंकि आपकी माँ भी दुखी हो जाती है, कोई बात नहीं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ी-सी बैठिए, बातें कीजिए और जो है, धीरे-धीरे उन बातों को जो है, खत्म कीजिए, उन बातों को करनी बंद कर दीजिए, आप उनकी तस्वीर को जो है, ढूँढना बंद कर दीजिए। इससे जो है, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं और जो है, अपनी जो है, जो भी आपकी स्वास्थ्य सीमाएँ हैं, आप उन पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो है, आप जितना आप अ, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आपका दिल और दिमाग जो है, बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि ये जो है अ, सीधा-सीधा नहीं तो अ, मानसिकता पे आपके चोट पहुँचाएगा। आप जो आप मानसिक आपकी स्थिति को मज़बूत बनाए और धीरे-धीरे आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएँ, तो शायद आपको इससे मदद मिले।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और आपसे बात कर कर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपका क़ीमती समय देने के लिए, धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।